जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
मैं काफ़ी अच्छा हूँ। बताइए आप कैसे हैं?
जी, मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ और फिल्में देखना तो वैसे मुझे लगता है कि सब अ, को ही पसंद होता है। और कहीं न कहीं फिल्में जो होती हैं, हमारे समाज में अ, एक बदलाव लाने की काफ़ी हद तक कोशिश करती हैं। तो इस प्रकार की वैसे मैं काफ़ी फिल्में देख चुका हूँ। जैसे अ
जी। जी, जी, जी। बिल्कुल। मैं भी काफ़ी सीरीज़ देखता हूँ। हाँ। जी।
एक पैडमैन करके एक मूवी आई थी अभी हाल ही में, और वो काफ़ी एक अच्छा जो भी मैसेज है वो समाज में देती है। तो क्या आप इस प्रकार की मूवीज़ जो है वो देखना पसंद करते हैं?
अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ। जी। अरे! हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ ऐसी मूवीज़ देखना क्योंकि अ, मेरे हिसाब से यही मूवी अ, असली टाइम की इन्वेस्टमेंट है, इसमें क्योंकि इसमें हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। अ, बाकी लगभग सभी फिल्में में ही एक द हिसाब से ब ब समाज को एक मैसेज़ देती हैं। तो इसीलिए हमारी सरकारें मतलब अगर किसी चीज़ में ज़्यादा ब्रुटल अ, चीज़ें दिखाई गई है, उन चीज़ों को बैन भी कर देती है हमारी भारत सरकार। तो ऐसा ही होता है ह अ, यहाँ पे मतलब काफ़ी अ, बदलाव हमें देखने के लिए मिल सकता है, अगर आप अ, फिल्मों की बात करें, अ, ये क्या समाज में बदलाव अ, डालते हैं। बाकी आप बताइए अगर आपको कुछ ऐसा मतलब अ अ, ज़्यादा बड़ा बदलाव आपको कोई समाज में महसूस हुआ किसी भी फिल्म को लेकर, तो वो आप शेयर कीजिए मेरे साथ।
हाँ। जी। हाँ। हाँ। जी। जी बिल्कुल, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और उसके बारे में आपको मैं एक मूवी बताना चाहूँगा तारे ज़मीन पर जो मूवी थी ना, तो वो काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मतलब उसने अ, इस प्रकार के बच्चों के ऊपर थोड़ा मतलब एक जो भी नज़रिया हमारा होता है वो काफ़ी हद तक बदला। और अ, जैसे डिस्लेक्सिस जो बीमारियाँ हो होती है तो वो कहीं न कहीं मतलब अ, बच्चे कहीं न कहीं जूझते हैं उस बीमारी से और कहीं न कहीं बोल नहीं पाते उसके बारे में, तो वो काफ़ी बिल्कुल।
मेरे क जी, जी। जी बिल्कुल। नज़रिया हाँ। नज़रिया बदल दिया लोगों का। हुँ। बिल्कुल। जी। उस बीमारी से हाँ बिल्कुल। इसके बारे में बोल नहीं पाते, ना परिवार वाले समझ पाते। काफ़ी लोग मतलब जो नहीं समझ पाते इस चीज़ को।
हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं भी मानता हूँ कि कहीं न कहीं मतलब समझ नहीं पाते हैं परिवार वाले भी और उसी अ, मूवी में कहीं न कहीं जो उसके शिक्षक होते हैं वो जिस प्रकार से उसको बताते हैं और जिस प्रकार से उसको समझाते हैं, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और हमें भी कहीं न कहीं ऐसे बच्चों के प्रति ऐसे ही रहना चाहिए और अच्छे से उनको समझना चाहिए।
हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। जी। जी, जी।